Ну, когда я ну, вав просто работал на обычных заводах, вот. Понял, что это не мое. И как-то просто случайно через знакомств, через связи, увидел, как люди занимаются научной деятельностью, техническими частями. И понял, что вот прям это я и хочу, этим заниматься.
Да. Мгм. Так здорово. Ну, и с чего вы начали? Вот, там, где завод, а где наука? Вот с чего вы начали? Это же большой такой путь.
Да, и это долгий был про путь проделанный. Я вов помимо работы 3 года где-то из дому всё, что нужно мне изучал. Э, всякую информацию собирал и как-то за 3 года получил основные знания, чтобы ать.
Мгм. Да. То есть из дома, да то есть из дома вы всё это делали? А для науки не требуется какая-то ученая степень как у нас у многих стереотипно впечатления вот такое?
Да, да. Но я больше по технически, инженерным частям, конечно, не полностью в в науку. И поэтому, благодаря тому, что у меня те э э профессия немного с этим схожа и дополнительные навыки и квалификации я получил. Так что имею возможность как-то ею близко очень находиться в научной деятельности.
Да. Понятно. Мгм. Слушайте, но это очень смело. Но я имею ввиду даже самостоятельно, то есть вы 3 года это всё самостоятельно изучали, да?
Мгм. Да. Да.
И без какого-то плана. Без но я имею ввиду у вас не было структурированного, там, купленного обучения, то есть вы буквально всё по бесплатным ресурсам, да, всё это изучали? Но это здорово на самом деле.
Конечно, нет-нет. Да, потихонечку, по этапу. Да.
И. А потом, как вы 1 опыт работы приобрели, если не секрет?
Это я занимался своим проектом, своими идеями, схемами, чертежами и потом просто их предложил в качестве вот, э, проектов. Вот. И меня вот взяли как помощника. Понравились мои идеи, и вот я работаю.
Да. Понятно. Это через 3 года после завода, да, как вы сказали? А эти 3 года вы чисто посвятили его даже не работе, а изучению вот этого нового для себя? Вот вы
Да, да. Э, ну да. Ну, приходилось параллельно тоже работать, потому что без денег всё-таки никак. Ну да, после работы сразу.
Ну, конечно, какой у вас интересный путь. Здорово, спасибо большое, что поделились.
Да, и вам большое спасибо.
Хорошего дня, до свидания.
Да. Всего вам хорошего. До свидания.

Да. Да. Ну, а где вы вообще, вот когда вы собираетесь, допустим, не по "Ютубу" что-то учить и не на права, вот когда, допустим, новый профессиональный навык. Вы ко как обычно учите его, всё-таки тоже по "Ютубу" или там Udemy используйте, кур Coursera там сайты, может быть, поступаете на новую специальность? Как вы обычно это изучаете?
Если прям профессиональные навыки, я стараюсь, в принципе, изучить возможность, э, его обучить самому в интернете. Потому что удобно всё-таки, когда ты сам можешь его выучить, э, смотря на свое время, потому что, может быть, ты ночью свободен вот. И какой-нибудь искусственный интеллект сейчас помогает очень хорошо в обучении. Тоже миллионы видео, курсов разных. Вот.
Да. Да. Ну, конечно! <grunts> Да, но это вы имеете в виду именно бесплатные, да, курсы? Не Udemy, вот где по 20 долларов они.
Да, и я вот именно смотрю чтоб прям бесплатные, потому что из платных я предпочитаю если что-то изучать, то изучать вживую. Потому что для меня лучше усваивается информация, я меньше отвлекаюсь, когда я где-то уже присутствую. Вот.
Понятно. Понятно. А мне а мне, кстати вот, я очень люблю ай, ну, я на "Ютубе" тоже бывает, я испанский учила даже по "Ютубу", там курс был выложен. А вот на Udemy, "Курсере" и вот вот эти сайты мне очень нравится. Ну да там, дешево они стоят там 10-20-30 долларов, но там прям курс. То есть там можно профессию получить, уже всё структурировано, объяснено, всё логично выстроено. То есть <swallows> я на самом деле большая поклонница этих сайтов. Вот, ну они мне даже с профессиональных вот навыках помогали, какие-то новые вещи осваивать. Поэтому мне они очень нравятся, а он-сайт ходить вот живьем не всегда просто время есть. <chuckles> Вот. На такие какие-то вещи. Ну, а вы вот м мгм мгм.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да. Но у меня вот просто профессиональные интересы по работе, которые навыки, которые я учу, э, трудно найти просто на каких-то сайтах по курсу. Потому что у меня интересы в плане, э, технологии, физики, науки и поэтому такое прям профессиональное трудно найти именно в интернете. Приходится ходить на семинары, в разные высшие учреждения, чтоб что-то выучить. Так что поэтому я предпочитаю вживую поговорить с какими-нибудь профессорами и узнать их мнение в каком-либо вопросе.
А, понятно. Да-да-да. Но я согласна с вами, да, я согласна. Мгм. Да, а вы получается вы получается летаете специально на эти все мероприятия? Или это они вашей локации прям проходят?
Э, в основном, либо моя локация, либо рядом со мной. Вот ближайшие города и страны, которые удобно. Может даже там на каком-нибудь автобусе, либо поезде добраться, не составит никаких проблем. Вот. И просто приезжают, ты слушаешь их. Бывает часто бесплатно такое проводится. Ты приходишь просто с удовольствием, послушаешь какого-то профессора, даже какую-нибудь тему, которую к тебе вообще никак не относишься и ты никак не знаешь. Послушаешь, там люди умные и объясняют не так, как принято в фильмах умными словами всё. Они как мы- обычные люди. Да! Интересно, увлекательно, и это как-то и кругозор расширяет.
Да. Здорово. Д здорово, да. Как здорово. Ага. Ну да, да-да. Конечно, это здорово. Мгм. <grunts> А непонятно, да! Понятно. Но это на английском, да? Э это не на русском языке происходит, я так понимаю.
Это на английском, в основном, да, иногда всё-таки на русском проходит, тоже интересно.
М-да, слушайте, ну как здорово. А вы сами лектором были когда-нибудь?

Ну, боюсь, самые главные трудности- это то, что я могу отравиться не один раз от этой кулинарии, конечно. Ну да, если там пробовать разные специи, блюда, вот, то можешь как-нибудь что-нибудь неправильно приготовить и всё. Потом лежать, э, с животом, который скрутился, что-нибудь не так.
Да вы что, да? Да, серьезно? Мгм. А мне кажется, вот больше шансов отравиться, когда вы идете эти блюда куда-нибудь в общепит пробовать. А также вы всё дома будете готовить. Как же вы отравитесь? У вас же продукты свежие будут.
Ну, можно не доготовить, либо переготовить, либо переборщить с чем-то. Поэтому тоже вот.
М. Ну, в принципе, да. А вы не боитесь? Э, я, например, когда я чему-то обучаюсь новому, я боюсь просто забросить это. Потому что это чаще всего со мной и случается. У вас вы все-таки склонны доводить до конца свои обучения?
Не, ну, у меня, я обучение рассматриваю как в плане хобби. И это я не делаешь в плане того, что мне это, прям, срочно нужно, это обязательно нужно. Делать, как в плане хобби. Мне это просто нравится, мне это интересно. Я это освою не просто с удовольствием, это что-то интересное будет для меня, опыт. И поэтому это как как как вид отдыха и развлечения. Потому что, всё-таки, трудно забросить отдых и трудно разбросить развлечения. Вот, поэтому
Да. Мгм. Да. Ну здорово. Здорово. Конечно. Но вы знаете, вот я не знаю, вы работаете или нет. А вот если вы работаете- вот что-то в в профессиональном плане у вас есть такое, что вы хотите освоить вот именно для своей работы?
Э, да, есть, конечно, одна вещь, которую я очень по глупости не могу уже или из-за лени, либо из-за чего, освоить уже очень много, десятки лет. Это, на права я не могу сдать. Вот такой навык, вот, интересный и важный. В принципе на нем и заработать можно, да и путешествовать. Столько полезных вещей, и я не могу просто никак на них сдать. Ни времени то не хватает.
Мгм. Да. Мгм. Ой, я тоже. Я тоже. М-да. А почему, кстати? А я просто боюсь водить, ну реально. У меня опыт об обучения был, э, еще до иммиграции, давно. Ну, то есть у меня был такой инструктор, что я после него разлюбила, хотя и любила водить, а, вот. И у меня вот тупо страх, м, вот. Ну а как вот, м, мгм. Но я тоже понимаю, что надо, да, я тоже понимаю, что надо, потому что, ну, где я живу, там, ну, очень сложно жить без машины. И надо хотя бы на права сдать. Ну, а кроме страха, что вас еще останавливает?
Я тоже. Вот. Мгм. Да. Я полностью с вами солидарен, полностью. У меня так же ситуация. Мгм.

Ну, думаю, э, сперва, наверно, нужно определиться, самое простое, одновременно и сложное, а, душа к более творческому какому-то в к каким-то вещам идет или к более к техническим, вот. Вот хотя бы с этим, вот, определиться, понять дальше, в какую сторону идти. Потому что в принципе творчеством много где в чем можно заниматься: художество, там, до сих пор можно зарабатывать, музыка
Мгм. М-да. Да. Мгм. Ну да. Мгм. Ну, конечно, конечно.
кулинария, вот. Хотя вроде, с одной стороны звучит, что профессия, которую сложно в принципе развить и сложно заниматься, но всё равно есть возможности и всё равно востребованы.
Да. Кулинария, знаете, мне кажется, никогда нам искусственный интеллект не заменит кулинарию, вот, кстати, что есть, то есть. А вот если он не в творческую сторону, что б вы посоветовали?
Это да, да. М. Вот. Д для технических тоже много профессий, и, вот, и в определенных странах вс не хватает. Здесь проходят определенные курсы, чтобы понять, к чему ты больше склонен. Те дают буквально, не знаю, а, 3-4 дня. Ты приходишь в какое-то учреждение, которое занимается, например, а, техническими деталями. Вот, он там 3-4 дня проводит, ему всё рассказывается о специфике работе, показывает, с чем будет человек связан, всё. И благодаря этому человек понимает, нужно ему это или нет, вот. И вот так уже со временем обойти, получить разные знания и найти то, что нравится.
Да. Да. Ну да. Мгм. Ну, конечно, да. Мгм. М, ха, ну да, да-да. А в вы как себя вообще находили? Вы сразу понимали, вот что вам интересно или, а, или вы вот тоже такой путь прошли, когда, ну, вот тоже походили так и потом поняли, что вам интересно?
Ну, я, наверно, как и многие, э, люди в современном мире, просто, то есть никогда не знал, чем я хочу заниматься. Меня никогда ни это не рассказывали, не проходили. Школьные годы так прошли. А потом поступил просто наугад куда-то, потому что также не знал, чего я хотел. И дальше уже со взрослой жизнью потихонечку пришло понимание, в каком направлении я всё-таки бы хотел идти. И вот потом уже пришлось найти возможность и уже войти в это направление. Ну, как-то, э, по понимал, что я хочу двигаться и работать там, где душа лежит у меня, а не там, где всё-таки только ради денег одних.
Мгм. Ну да. Конечно. Ну, понятно. Да. Пришлось? Пришлось то есть? Понятно. А в какой-то а в какой момент у вас перещёлкнуло, и вы поняли, что вон там у вас душа всё-таки?